Ой, ну это какое-то предубеждение. Не знаю откуда не знаю откуда оно о у мужчин, а, возникает.
Да. <laughs> Ага. Так что я пока не могу его переубедить. Вот и я какая-то, в каких-то заложниках сижу, понимаешь? То есть я вот
Слушай, ну это печально. Ам
Да, о я, получается, не могу помой я тут
А что же вот а что же его вот смущает? То есть только просто вот это предубеждение, что, э, дом, сам как факт дома. Да? Вот есть дом и
Ну, вот у него, наверно, очень сильно есть, а Такой вот какой-то, не знаю, е ему надо показаться перед родственниками, образ какой-то создать. Вот настоящего мужика, ну что такое, я не знаю. И вот у настоящего мужика долж
А если, допустим, сводить его в какую-то такую квартиру, чтоб он её увидел, посмотрел, оценил, как там
А я водила я водила. И вот, э, кстати, там классная квартира, и, кстати, можно бы просто бы продать этот дом и купить, даже и бы деньги ещё остались. Ну вот потому что, кстати, здесь дома подоро ну, вот это вот эти таунхаусы подороже, да, чем квартиры. То есть
Ну, то есть, получается, у таунхауса, а а а чем, м, чем он, а, отличается, ну, я имею в виду, а, в плане, почему такая цена? Что там сильно площадь больше?
Ну, не в этом, ну, во-первых, он же стоит на земле. Ну, во-первых, площадь не всегда больше. Ну, разные есть таунхаусы, разные квартиры, тоже это всё индивидуально. Не все они там прям <chuckles> метр в метр. Есть и квартира 20 метров есть, и 1000 метров. Ну, ты же понимаешь, да, что так вот.
Ну да, ну, разница, да, понят понимаю. И мне кажется, что иногда бывает, если сравнить там площадь таунхауса с квартирой, она плюс-минус будет, э, равноценна.
Да, е Да, равноценно, но, опять же, этот таунхаус- это же называется здесь дом. Есть земля, он стоит всё-таки на земле, понимаешь? А земля же тоже, э
Мгм.

Ну смотри, даже в, э, первое, что вызывало у меня чувство, это я не понимала, как это дома так построены здесь. Вот у нас как, ну, вот мы чи жили в частном доме, да, вот у нас дом, там нормальная крыша, э, вот там
А чем отличается вот в том месте, где ты сейчас живёшь? В чём такое отличие?
Да. Ну, вот смотри, у нас дом, у нас какая-то земля, дом, и там следующий сосед через метров 10, 20, 30, да. Ну, как повезёт. А здесь вот дом к дому. Вот они, э, прям стена к стене стоят. То есть так получается, вроде это как бы и дом.
Мгм. А. То есть там у тебя было больше простора, получается, какая-то интимность?
Стока думала, да. Простор какой-то, вот, э, не знаю. А здесь вот дом, дом, дом. Ну, как бы, вроде бы, это то есть непонятно, вот как говорят, там: ни рыба ни мясо, вот я бы сказала, там: ни дом, ни квартира, а непонятно, что это.
Слушай, а это может быть связано с тем, что, ну, допустим, а, где вот дома так далеко построены, это может быть больше как к сельской местности имеет отношение?
Мгм. Ну да, в принципе, это такая, не, э ну городская, вот в городская, ну, вот среда, вот у нас частный сектор, вот, э, не частный сектор, там вот просто нагварс м, на, многоквартирные дома, да. То есть у нас там строят, ну, вот такой большой дом, там этажи. А, ну, здесь тоже такое, конечно же, есть. Но вот больше всего вот эти дома-таунхаусы, да, распространены. То есть у нас это вообще не популярно. У нас есть вот эти такие таунхаусы, но вот очень мало. Прям. У нас поселки какие-то т вот таунхаусные, то новые они совсем.
А, где близко, это городская городская среда. Мгм. А. Ну, может быть, это связано с тем, что <chuckles> земли просто, ну, не знаю, там, щас ты, где живешь, земли м меньше?
Поэто Да, да-да-да, да-да-да, да-да-да, связано с тем, что земли меньше, но вот мне было тяжело понять, вот привыкнуть, осознать. И и вот я вот думала, ты знаешь ну, конечно, у меня уже есть, да, я там люблю свою кровать. Ну, вот как свою кровать можно не люби
<chuckles> Ну, конечно, кровать- это важный, э, не знаю, аспект жизни. <chuckles>
Да. <laughs> Я там уже полюбила как-то свою кухню, но как-то но всё равно я не чувствую себя вот дома, да. Я вот даже смотрю даже вот какое-то там видео из дому, да, и вот там, вроде, даже солнце другое там. Я вот на видео вижу, что там воздух другой.
М.
Во-первых
Слушай, ну конечно, если это в разных вообще частях планеты, здесь может отличаться. Но, а смотри, а если бы ты в могла взять какие-то элементы, а, с того места, где ты раньше жила и называла его домом, и привнести в то место, где ты сейчас живёт. Это бы помогло? Что бы ты могла, м, забрать оттуда?
М, м. Мгм. Мгм. Элементы, мне кажется, вот такие ты знаешь, мелочи вряд ли. Вот я мне кажется, у меня есть вроде и мелочи такие какие-то похожие, да, вот там, ну, не знаю, вот кухня у меня, в принципе, не сильно и отличается, да?

Дерево, да груша. И она стояла в углу, там получается вот соседский забор, и вот забор который на улицу, и рядом стояла вот эта в углу эта груша. До дома там это метров 50, там короче да, и вот да, огромная территория. Вот под этой грушей у меня стояла, а, у меня стояла такая, м, ну, беседка. В этой беседке у меня стоял диван, и вот это было мое любимое место. Но вот здесь я не могу этого создать.
А. Ой, ничего себе, какая большая территория. <tsk> Классно звучит, очень очень очень красиво. Ты ещё, поди, и груши собирала с этого дерева.
Да. Да, да, но большинство из них падало и р разбивалось, потому что, я же говорю, очень высоко. А те, что можно было собрать, ну да, вот они очень вкусные. В это сорт "Бера".
Мгм, мгм. Теперь я понимаю, почему ты вот скучаешь именно по дому, что вот нет вот этого места. Такой простор, конечно.
Да, м. Да-да-да. И вот г здесь некуда и беседку даже поставить, а тем более грушу посадить. А по-моему здесь и таких груш нету, даже если посадить, всё равно некуда. Поэтому
Мгм. Ну, а смотри, ну, если ты всё-таки бы, а, нашла подходящую квартиру, ты же тоже не сможешь там вот воссоздать вот этот простор, или ты сможешь как-то на лоджии что-то сделать?
Мгм. Ну, нет. Нет, я не смогу. Но, по крайней мере, я хочу квартиру, знаешь, где будут вот эти окна, вс на на всю стену. Здесь, кстати, это популярно, очень много квартир с такими окнами. И хотя бы, тут, ну, это
То есть что-то па панорамное, да, чтобы по много света было?
Панорамные, да. Да, и вот это, хотя бы вот оно тоже создает к ощущение какого-то простора, мне ка ну, мне кажется. Может, я ошибаюсь.
Не, ну конечно, когда у тебя много попадает солнечного света, а, мне кажется
М, вид из окна, вот. Тоже вот хоть хочу какой-то, знаешь, там, ну, хотя бы 10 этаж, чтобы вот видеть много много впереди. Да, вот, ты сидишь и всё, да, да, да, да, да. Ни 1, ни 2 эта
Э То есть вдаль, да, наблюдать вот что-то. Ну, слушай, это хорошее желание, потому что, мне кажется, вот это наблюдание вдаль, а, наблюдение, оно, м, даёт какую-то там фантазию, простор, ты, э, ощущаешь свободу.
Да. Мгм. Мгм. Я люблю вообще вид красивый, а здесь виды красивые, ка очень красивые.